Iya Kak, jadi gini ya Kak, ya aku mau cerita nih Kak, mau curhat Kak, karena aku lagi lumayan bingung nih Kak, dan butuh saran juga kebetulan Kak, kalau boleh. Jadi, aku itu, eee, apa namanya, mmm, lagi belakangan nih lagi kayak pengen mengura karena aku udah ditegur juga sama mama papa aku, gitu ya, aku penge ama orang tuaku gitu ya ama aku pengen menj disuruh menjual, barang bekas gitu loh karena udah cukup menumpuk di rumah Kak, udah udah apa ya udah kayak lumayan, bikin space sempit lah intinya gitu. Udah mau udah udah memakan space banyak gitu. Nah, cuman di satu sisi aku itu emang dari dulu hampir bisa dibilang enggak pernah jual barang hape pun gitu elektronik pun aku jarang menjual, eee, karena memang udah terbiasa seperti itu ya dari kecil ditambah, aku itu kayak lumayan ada perasaan, eee, sentimental terhadap barang, emosional gitu loh terhadap barang. Jadi, aku memang susah untuk menjual, melepas barang gitu, kadang-kadang sampai baju yang udah kekecilan aja sampai gimana itu masih aku susah juga, eee, Kak, gitu sih.
Oke, boleh boleh gimana? Heeh. Oh oke, iya. Mmm, iya. Oke, paham paham. Wah, ini menarik banget nih, sebelumnya aku makasih banget ya makasih banyak ya, kamu udah berani jujur cerita soal ini dan terbuka sama aku. Tentang perasaan kamu sama barang-barang kamu ya, barang-barang bekas yang kamu miliki dan punya kenangan. Jadi memang, eee, ngelepas barang bekas tuh memang bisa kerasa emosional banget loh. Dan apalagi kalau memang ada kenangan, ada kenangannya di itu, di apa namanya, masa kecil kenangannya, kenangan cerita di balik barang-barang bekas kamu ya. Nah, mungkin ada fase hidup tertentu yang nempel sama barang itu. Bisa jadi kayak yang tadi kamu bilang, kayak baju yang kekecilan mungkin ada cerita kamu pakai baju itu pernah ke mana sama keluarga kamu atau mungkin ada cerita lagi sama teman ke mana gitu ya. Atau mungkin kayak cerita mungkin komputer pertama kamu, HP pertama kamu, ya.
Iya. Iya. Iya. Banget, Kak, mhm. Iya. Iya. Nah, itu dia. Betul, iya. Iya, Kak, soalnya juga aku, apa, eee, tadi mau nambahin dikit. Karena kan memang aku selain ditegur iya iya, mama, papaku yang memang, eee, lebih pengen rapi gitu rumah. Selain itu kan juga, eee, katanya kan, ya lumayan juga untuk ada, kalau yang ada harganya ya, harga nilai jualnya gitu kan, telu itu lumayan banget gitu kan. Cuman balik lagi, ya aku, eee, selain memang susah seperti susa apa, menjual barang, eee, memberi barang pun atau meng mengosongkan barang yang bisa dibilang itu juga cukup susah gitu, Kak, yang kayak memang <tsk> apa, padahal bener-bener bisa dibilang hampir udah bisa enggak terpakai lagi sih, udah enggak bakal terpakai. Jadi memang hanya disimpan aja gitu. Itu juga tetep susah gitu aku melepasnya, Kak.
Iya. Oke aku bisa ngerti kok paham banget. Emang ya tadi aku bilang ya, eh ketika barang-barang itu punya kayak, eee, nilai khusus di kamu ya, nilai-nilai nostalgia khusus di kamu, pasti susah banget sih untuk melepasnya dan untuk menjualnya, walaupun dia punya harga mungkin lumayan ya, mungkin di atas, eee, barang-barang berharga berberak mungkin yang bisa dijual lagi dengan nilai yang cukup baik gitu kan. Tapi kalau misalnya punya kenangan, indah di baliknya atau mungkin fase hidup tertentu yang tadi misalnya ini adalah penghasilan pertama kamu dan kamu beli itu, itu pasti bakal susah banget untuk kamu lepas. Nah tapi aku pengen tahu nih, eee, eee, boleh ceritain dulu enggak biasanya itu barang apa aja sih yang sebenarnya pengen kamu jual atau orang tua kamu pengen minta kamu jual? Dan mana yang paling sulit buat kamu lepas, yang paling sulit untuk dilepas?
Iya. Iya. Betul iya. Nah, betul Kak. Ah. Iya boleh boleh Kak. Oke. Ya. Boleh banget. Iya boleh banget Kak. Jadi tadi aku juga sedikit mau nambahin, ditambah aku itu orangnya suka barang-barang yang bersifat lumayan ada, eee, apa ya, <tsk> a ah, klasik atau nila ini loh Kak apa namanya, berbau lama gitu loh yang makin ada umur lah ya, makin ada umur tuh aku juga suka. Nah itu memang dari dasarnya aku begitu ditambah memang sifat aku yang ter eee, emosional dan ini ya apa namanya, eee, terhadap barang gitu loh, apa sentimental terhadap barang gitu sih Kak. Itu juga salah satu faktor yang membuat aku lumayan menunda dan susah untuk melepas barang. Nah barang apa aja sih mungkin? Aduh banyak banget ya Kak ya, dari yang paling makan makan ini ya, makan space mungkin sepatu nih, aku udah, eee, rak sepatu aku udah penuh. Sepatu bola, aku kan hobi sepak bola, sepatu bola aku yang udah enggak bisa kepakai. Aku dari SMP sampai sampai sampai umur aku umur 30 sekarang masih ada gitu Kak aku simpen. Apalagi kenangannya cukup banyak ya, aku memenangkan cup jaman dulu gitu loh. Ini jamannya masih sampai bahkan aku ingat aku, eee, bermain sama satu tim yang temen aku gitu ya di, eee, di midfielder apa, di pemain te jadi pemain tengah dan teman aku itu kebetulan, mohon maaf sudah almarhum gitu itu itu juga ada. Jadi kan itu kenangan tertentu ya Kak ya, menurut aku jadi memang susah. Tapi, eee, di satu sisi memang aku disuruh untuk membereskan untuk ka ya udah lah sumbangin aja dan segala macem gitu. Ya aku <tsk> sedikit-sedikit banget ada, eee, dari 100% aku kurangin 10% paling. Tapi itu juga berapa lama sekali, berapa bulan berapa tahun sekali. Kayak lama menunda terus sih Kak gitu. Itu salah satu contohnya. Yang kedua kayak baju juga ada baju perpisahan SD, SMP aku masih simpan. Itu kan menurut aku <tsk> susah ya dilepasnya gitu. Apa, eee, punya emosional lah gitu sih Kak.
Oke. Mmm iya. Mhm. Heeh. Iya iya. Mhm. Oh. Oke. Baik baik. Oke aku bisa paham. Oh ya sebelumnya turut berdukacita ya atas, eee, kehilangan temanmu tadi yang satu tim kamu. Pasti dia teman yang baik ya buat kamu dan setim punya kenangan banyak lah nama dia ya. Oke. Aku bisa paham jadi tadi kamu udah cerita juga alasan utama kamu orang tua kamu pengen kamu jual barang-barang kamu atau mungkin menyumbangkan barang-barang kamu ya, itu kayak butuh ruang lebih ya karena kayak udah penuh banget di ruangan kamu. Nah, eee, mungkin ya, eee, kalau misalnya aku boleh kasih saran, memang sih aku paham banget biasanya atlet-atlet pun atau orang-orang biasa juga, eee, sepatu bola, kaos-kaos e SD, SMP, SMA gitu kan. Itu kayak sebuah trofi ya, sebuah kenangan yang indah gitu. Apalagi kalau misalnya sepatu itu pernah kayak kayak kenangan masa-masa waktu memenangkan pertandingan ya, bareng sama temen ya, itu pasti perjuangannya sangat bermakna dan pasti lewat pelat pelatihan yang rutin dan banyak mome kenangan dengan momen-momen yang sangat berkesan kan waktu itu kan.
Oh. Iya iya. Makasih Kak, iya. Iya gitu Kak. Iya. Iya. Oh. Iya. Betul. Nah, iya Kak Oh ya. Betul Kak seperti kalau kata pepatah me u eee, melalui, eee, keringat usaha dan darah gitu. Kayaknya benar-benar itu melalui ini Kak wah apa namanya uj perjuangan yang cukup besar gitu sih Kak.
Nah. Iya oke. Nah itu dia makanya kan. Jadi nah kayak tadi tuh mungkin yang sepatu-sepatu bola, terus kaos-kaos ba eee, baju ese SD, SMP, SMA yang pasti udah enggak muat sama kamu, itu mungkin kamu bisa bikin di tempat kayak dimuseumkan ya. Jadi kayak, di lebih di ke kemas dengan lebih estetik gitu di ruangan kamu, mungkin pakai figura, bikin pajangan lemari gitu kan kamu taruh dengan, seestetik mungkin, kan sekarang banyak ya kayak misalnya di medsos juga bisa ide-ide ruangan estetik dengan barang-barang jadul, barang-barang kenangan pun banyak ya. Jadi mungkin supaya ruangannya enggak terlalu penuh, kamu bisa atur kembali ruangan kamu dengan lebih minimalis dan modern dan juga estetik gitu mungkin ya. Jadi kamu juga gak barang-barang ini enggak cuma disimpen aja, tapi bisa kayak pajang gitu ya, kamu bisa, inget terus, ya mungkin pulang atau mungkin masuk ke kamar kamu bisa lihat, oh nih kenangannya dulu di sini di sini sendiri, dan itu bisa kayak mood booster juga buat kamu, bikin uplifting hari-hari kamu gitu. Mungkin itu kamu bisa coba sih salah satu opsinya ya, mhm.
Oke iya. Hmm, iya iya bener bener, iya. Iya, betul. Hmm. Oke oke oke. Iya bener Kak, mmm. Iya bener bener ak heeh, aku belum pernah belum pernah kepikiran sampai situ. Apalagi memperbaiki atau merenov sebuah ruangan jadi jadi estetik, ya itu bener juga sih Kak. Mungkin aku akan, eee eee, ijin sama mama papaku dan dan mungkin akan lebih diberi ijin sih soal itu sih, bener bener Kak.
Oke. Baik baik. Nah, aku pengen tahu lagi nih. Eee, kapan sih terakhir kali kamu coba jual? Eee, dan ada nggak yang bikin kamu berhenti buat jual barang-barang bekas kamu itu?
Iya boleh. Ada, eee, jadi yang terakhir aku menjual apa ya, tunggu aku inget-inget dulu, kan banyak banget gitar aku pernah. Oh, ini lah mungkin aku menjual, eee, jaket winter coat gitu ya, jaket dingin gitu. Eee eee, jadi kan aku pikir, "Oh aku mungkin berapa lama lagi baru pergi lagi dan mungkin nanti ganti baru aja deh," gitu. Jadi aku, eee, menjual tuh, eee, jaket dingin itu ya kan yang notabennya masih sangat layak dipakai gitu ya. Jadi aku masih ada harganya juga. Aku pikir, "Ah jual aja deh," itu aku berhasil menjual walaupun terkadang aku mikir, "Wah ini kan dia men yang mene mene menemani aku di trip Jepang aku nih kemarin," gitu segala macem. Mungkin ya ada kenangan tetep sih. Cuman karena memang enggak terlalu sentimentil karena cuman, eee, sekali doang perginya dan segala macem aku bisa melepasnya tuh, Kak, eee, seperti itu sih.
Mhm. Oh gitu. Oke oke. Jadi memang kayak sekali pakai gitu ya dan sampai di sini pun, eee, nggak kepakai juga dan enggak tahu juga kapan bakalan kepakai lagi gitu ya. Karena, eee, di sini pun enggak ada musim dingin yang berlebihan kayak di Jepang mungkin ya. Jadinya kayaknya bisa kemu panas walaupun
Iya. Betul. Betul. Iya. Mhm. Enggak ada musim ini lah, eee, 4 musim gambak nggak ada 4 musim atau musim dingin. Betul sih, Kak. Iya.
4 musim. Heeh heeh. Jadi kayak misalnya barang-barang seperti itu walaupun ada sentimentilnya dan ada nostalgianya kamu bisa lepas. Oke, aku paham, oke. Eee, biasanya siapa sih yang biasanya kamu ajak bicara soal ini dan, eee, mau enggak sih, kamu minta bantuan dia biasanya? Kayak misalnya minta saran, "Apa aja yang sebaiknya aku jual dan apa aja yang sebaiknya aku simpan," gitu.
Iya. Oke. Iya. Eee, biasanya ini temen e karena kan mama-papaku yang menyuruh ya, jadi aku enggak cerita ke mereka. Aku lebih ke arah teman baik aku, ada 1 orang ya, teman baik aku ini. Dan 1 lagi kakak aku yang ke-2 itu, kakak perempuan aku yang ke-2 itu sih, biasa aku cerita ke, eee, mereka berdua itu. Eee, "Kira-kira, jual nggak ya, ini ya?" itu aku diskusi sama mereka sih, Kak. Jadi kayak memang, "Ini ini penting gak ya? Ini tuh, eee, memorinya begini loh. Tapi ini harganya segini loh, bla bla bla," itu aku diskusi sama mereka sih, Kak. Dan, eee, iya, aku ini sih, minta kadang-kadang minta minta bantuan juga untuk memikirkan aja sih, minta bantuan untuk memikirkan. Bahkan, kemarin se akhirnya sempet aku minta bantuan kakakku yang ke-2 itu, untuk menjualkan di akun dia gitu ya, eee, <tsk> di salah satu aplikasi yang menjual barang second gitu, barang preloved. Itu aku, eee, berhasil menjual, yaitu sepatu boots aku Kak, gitu ya. Memang, karena aku pake dulu di tahun 2016 juga ke Jepang, itu buat pake winter gitu ya, buat pake musim dingin, boots gitu. N namun di Jakarta kan, sepertinya jarang banget terpakai. Akhirnya, bener-bener enggak terpakai sama sekali. Aku pikir, ya balik lagi karena kurang emosional, atau sentimentil, aku bisa melepasnya, dan memang udah enggak terpakai juga sih, gitu Kak.
Mhm. Oke. Oh. Iya iya. Hmm. Oh Oke oke, paham paham. Jadi, kamu memang ada orang-orang yang mint kamu minta bantuan dan saran, ya? Oke. Kalau misalnya aku boleh kasih solusi. Kebetulan banget nih jadi kepikiran, misalnya barang-barang kamu yang banyak tadi, barang-barang bekas yang penuh dengan nostalgia dan cerita, maksudnya misalnya masih layak pakai ya, dan benar-benar, misalnya itu kayak ganggu di ruangan kamu penuh-penuhin, ya. Dan, enggak bisa kayak dipajang kayak tadi aku bilang bikin ruangan jadi estetik direnov. Kamu bisa coba, misalnya barang-barang itu kamu kasih ke orang-orang terdekat kamu, atau pinjamkan gitu, kamu beri ke orang-orang terdekat, atau sumbangkan ke orang-orang terdekat dengan pesan, "Tolong eh, ini aku kasih ke kamu gitu, ya. Titip, ya. Kamu boleh pakai gitu, tapi jangan dijual gitu, karena ini, eee, berharga banget buat aku," gitu. Heeh, jadi, kamu kayak mindahkan tempat penyimpanannya, gitu.
Betul, ada Kak. Iya. Iya. Iya. Iya. Mhm. Iya, iya. Iya. Oke, iya. Iya, benar sih. Benar sih Kak, iya. Titip, ya. Iya iya, benar sih. Iya iya, benar. Ada ininya, ada berharganya, iya, betul. Betul betul. Iya, sih, Kak. Iya, itu belum kepikiran juga, tuh. Waduh, ini terima kasih banget ya Kak ya, udah dikasih saran, dikasih masukan yang benar-benar berguna juga, dan aku udah menceritakan keluh kesah dan kebingungan aku, Kak. Ini udah melegakan aku. Terima kasih banyak ya Kak ya.
Mhm. Oke, sama-sama. Semoga semua sa tips dan sarannya, dan informasinya bisa membantu kamu, ya. Dan, sekali lagi, terima kasih sudah mau berbagi cerita sama aku, dan mau terbuka juga tentang perasaan kamu deng tentang barang-barang bekas yang ada di rumah kamu. Oke, semoga membantu. Sampai jumpa!
Oke, Kak. Oke, iya. Sampai jumpa, Kak!